Oo nga. 'Tsaka, ah, siguro puwede rin na ah, I mean isa pa dun sa mga puwedeng gawin siguro, ah, na humanap ka ng suporta sa labas ng pamilya, 'di ba, 'yung mga kaibigan mo, parang dun ka muna magsimula, oo 'di ba para, ah, makita mo muna 'yung mga reaksyon nila tapos pagka ganun 'di puwede kang puwede mo 'yung gamitin para makapaghanda ka bago ka pumunta dun sa pamilya mo mismo.
Ba um. Oh ano 'yun? Ah, oo kaibigan natin. Oo. Oo. Oo, kasi malalaman na natin kung ano 'yung mga tipikal na reaksyon, 'di ba, dahil sa mga kaibigan natin. Eh para sa'yo, ano naman 'yung mga bagay na pinaka mal malakas ang takot mo na hindi maintindihan o matanggap ng pamilya mo?
Oo, tama.
Meron ba?
Ah siguro 'yung mga ano, 'yung mga desisyon na 'yung hindi nila maintindihan agad ka 'di ba kunyari pagka 'yung bigla kang nag-resign sa trabaho mo gano'n. 'Di ba kasi parang sa kanila makita nila parang okey ka naman na, ah, dun sa trabaho mo na 'yun nga 'yung parang kumikita ka tapos nagagawa mo naman 'yung mga gusto mo, gano'n. Pero parang sa loob mo pala parang hindi ka na
Oo. Ayun, oo. Oo. Oh. Bakit bigla-bigla nalang 'no nagre-resign, hindi nila agad 'yun matatanggap.
Oo, di di nila alam na parang, 'yun nga nasi-stress ka na pala, tapos 'yung parang lagi lagi ka palang, ah, nai-stress dun sa trabaho mo, tapos parang naiipon lang siya.
Oo. Oo, pero hindi mo lang pinapakita sa bahay 'di ba, oo.
Oo, hindi mo lang pinapakita ganun. Tapos, siyempre parang matatakot ka na sabihin sa kanila 'yung desisyon mo kahit na alam mo naman na mas makakabuti 'yun sa'yo 'di ba.

Ay, tal ano, una, hmm, mahirap siya 'di ba na sa relasyon namin. Kasi nga, iyon, at una, gustong-gusto ko pang magtrabaho sa bahay, yung work from home. Eh, hmm, sa pamilya naman wala pang ganun eh. Tapos dito sa lugar namin hindi ganun, yung mga kadalasan 'pag nasa siyu 'pag nakapagtapos ka ng pag-aaral dun ka talaga magtatrabaho sa opisina, yung sa corporate, o sa gobyerno. Eh hindi talaga yun yung tipo ko eh. Parang gusto ko mag-iba na, 'di ba, na landas na sa tingin ko makakabuti din para sa'kin.
Oo. Ay oo, tot Mm. Oo nga. Oo.
Oh, kasi, ito, ah, introvert ako, kaya, um, gusto ko yung naka-work from home at yun, hmm, una nakapagpahirap talaga siya sa relasyon namin, kasi nung pinaglalaban mo yung sarili mo, 'di ba, nung una parang umiiyak ka nalang, tapos yun, tapos bawal ka pa sumabat kasi 'di ba 'pag medyo, oo, yung sinasabi, hmm, ano na yan wala ka ng respeto, mga ganun. Hay naku, napakahirap na i-point out yung mga gusto nating sabihin at ipaglaban yung karera. Ayun, at nung kalaunan nakita nila na, "Ay, oo, meron din pala 'no, hindi pala scam," kasi nung una sabi nila, "baka scam na na naman yan," scam yang mga ina-applyan mo hindi siguro yung totoo, at yun yung napatunayan ko na kumikita talaga, dun parang natigil na yung ganun.
Tama. Oo. Ah. Mm. Respeto, oo. <chuckles> Oo. Oo. Oo, online. Ay, oo. Tama yan, kasi pagka, yun nga, pagka may parang tiwala ka sa sarili mo, yung lagi kang nag, ah, papakatotoo lang ganun, siyempre parang, ah, mas madaling i ipakita yun sa kanila, kasi ikaw mismo naniniwala ka dun, 'di ba?
Oo. Oo, yung sa yung sa'yo, may ano ba yung may pagkakataon ba na ganun na parang nahirapan ka nung una, tapos, ah, kalaunan natanggap ka rin?
Kaya, Hmm. Oo, yun nga, kasi sa 'pag sa trabaho 'di ba minsan parang gusto mong, ah, pumili nung ibang, ah, karera, 'di ba? Parang masub gusto mo lang masubukan, ganun. Pero yun, siye
Oo. Oo. Parang nagbago ka ng karera dumating sa punto na ganun, oo, tapos?
Oo. Oo, pero siyempre gusto nga nung pamilya mo siyempre yung yung parang alam na nila yung yung parang subok na, ganon, 'di ba? Pero siyempre hindi ka naman hindi ka naman maggro-grow, 'di ba, kung hindi ka mag, ah, tra-try, o oo.
Oo. Oo, tama ka. Oh, yung parang comfort zone kasi 'yon natin 'pag ano yung pinili natin, 'di ba?
Oo. Parang yun nga, parang kailangan mo talagang mag-take ng risk minsan, para, ah, mapabuti mo yung buhay mo ganun, 'di ba? Kasi kung kung lagi ka nalang dun sa parang safe na option, eh 'di parang hindi ka na uunlad, 'di ba?
Tam Oo. Oo. Oo, hindi natin makikita kung ano bang mangyayari 'pag yun yung pinili natin, 'di ba?